Mh-mh. Sì, sì, infa
È vero, è vero. Ah, poi non so se tu sei una di quelle attente anche a pulire i vetri, lo specchio, queste cose.
Dimmi. Ecco, eh, effettivamente i vetri e specchio anche questi mi danno un po' sui nervi, perché li devi fare cioè, mi mhmm, mhmm, le braccia praticamente ne risentono tantissimo, perché se non li fai bene veramente rimangono sempre gli aloni, sempre le macchie.
Mh. Ah-ah. <chuckles> È vero. Sì, ma anch'io ho notato. Io, a volte, rimanevo molto frustrata, perché magari usavo dei prodotti che in teoria erano per vetri, però rimanevano comunque gli aloni. Dicevo: "Ma come? Ma perché?" <chuckles>
Sì, sì, sì. Ma talvolta sai, sono pure le mhmm, i detergenti, perché anche utilizzarne poco, ehm, fa tanto e mi rendo conto, perché troppi detergenti rendono le superfici non troppo pulite, al contrario. Ehm, tutta la schiuma che si, fa, insomma, mhmm, un gran manicomio e quindi, questo. <chuckles> Ehm, in linea di massima Dimmi.
Ah, okay. Mh. Sì, è vero. Eh, è vero, è vero. È vero <chuckles> È vero. Io forse sì sai che io mi sono accorta che forse la cosa che faccio più veloce, non so perché, forse per abitudine, mhmm, boh, mhmm, o altro, è il bagno. Il bagno è sempre quello che mi rende m che mi esce più veloce, non non so se anche per te è la stessa cosa.
Mh. Okay. Più veloce da fare Sì, sì, sì, no effettivamente quello non non mi dà grossi problemi. È una stanza che, faccio ogni giorno, perché, mhmm, è una stanza che
Mh-mh. Ah, lo pulisci ogni giorno, brava.
Mi piace avere il bagno pulito, c'è poco da fare, ehm, se vengono persone, se quindi una volta che lo faccio ogni giorno poi, mhmm, ci impiego poco tempo proprio per questo motivo, perché passo l'aspirapolvere perché io perdo tantissimi capelli, ho i capelli lunghi <chuckles> Casa mia è piena d piena di capelli ogni giorno, poi, passo l'aspirapolvere, quella ogni giorno la devo passare, perché tra l'altro ho un pavimento molto chiaro, ehm, e, quindi devo passare inevitabilmente l'aspirapolvere. Ma, ehm, c'è qualche pulizia invece
Ah. Mh-mh. Ah. Eh, <chuckles> capisco. Eh. Mh-mh. Mh-mh. Mh-mh.
che paradossalmente ti rilassa?